Вы сегодня, вы сонный, я не знаю почему. Как маленькие ритуалы делают твой день вообще лучше?
Э. А, в Да, многие маленькие ритуалы помогают, а, моему дню вот как-то быть хорошим.
Ага. Слушай, <chuckles> можешь начать с простого примера? Э, м, какой у тебя маленький ритуал вообще по утрам и, а, как он реально влияет на день?
М, ну, мгм. Ну да, утром эт Мгм. Ну, во-первых, утром я люблю вот просыпаться, это вот с какой-нибудь приятной музыкой и вот с кофем, и стоять на балконе, смотреть, как вот кто-то в идет на работу, кто-то в школу. Вот приятно смотреть, что, пока тебе никуда не надо, а им уже надо, и ты пьешь кофе и наслаждаешься этим прекрасным видом.
Мгм. <chuckles> М-да, и такое чувство тёплое внутри, что ты щас никуда не идёшь.
Да, да и просто вот кофе и прекрасная музыка помогает как-то подготовиться, а, к, а, к грядущему тяжёлому дню.
Да-да-да, есть такое. Слушай, а, есть ли, может быть, у тя даже вечерние какие-нибудь привычки, которые, а, помогают расслабиться?
Да, это, а, музыка и чашка кофе. И <chuckles> я стою на балконе, смотрю, как все идут с работы, а я понимаю, что я никуда не ходил, <chuckles> и стою, смотрю на это всё.
<laughs> Опять? <laughs> Ладно. <laughs> То есть эт ритуалов вечерний, утренний это, э, same.
Да, это из тех же: кофе встаю вечером, встаю утром вот. И вон с той же музыкой. Просто не, э, этот д день прошел, и я также
Похоже, да. <laughs> Э, зато это теплится внутри, и стано становится намного легче. А, это, а как ты Да. <grunts> А как ты находишь вообще время для этих мелочей, ну, если день очень загружен?
Да, и приятно, вот. Э, ну, я стараюсь как-то вот просто ну вот сводить время, потому что после работы, да, должен быть всегда перекур, отдых какой-нибудь. Потому что если работать без перерыва, то можно сойти с ума. И вот в свои перерывы вот я, как человек, который некурящий- у меня есть время вот что-нибудь делать интересное- это попить чаёк, кофеёк, вот послушать музыку, подышать свежим воздухом, пройтись чуть. Потому что если ты работаешь сидя, то вот спина устаёт тоже постоянно сидеть- нужно тоже пройтись, прогуляться, вот размяться.
Мгм. М-да. Да-да-да. Это очень важно. Я тоже так считаю. А вот, ам, что для тебя тогда главное в ритуале? М, может быть, последовательность или всё-таки эмоция?
Мгм. Ну, думаю, эмоции важнее всего, ф потому что, да, для этого же и нужны ритуалы: если бы они мне не нравились, то зачем они мне нужны вообще. Поэтому, вот, как-то маленькие ритуалы, такие вещи в течение дня создают вообще, в принципе, любой день, они поднимают настроение в тяжелый момент, помогают разгрузиться, расслабиться, отдохнуть, получить приятные эмоции и настроение.
М, конечно. М-да. Да. И намного лучше день из-за этого проходит. Лучше обращать вокруг на жизнь внимание, а так она пролетит, да? <laughs>
М-да. Да, так, э, быстрее вот, ещё и деньги, это интереснее. Если вот так разнообразно его проводишь маленькими моментами.
Конечно. А, слушай, а есть ли что-то, что ты делаешь каждый день, даже если куда-то опаздываешь, например?
Ну, я всё равно стараюсь, а, найти время, чтобы просто послушать музыку наушниках и подышать свежим воздухом. Помогает как-то разгрузиться от тяжелых мыслей, и от тяжелого дня, вот, и просто, вот, понять, что ты хочешь, что подвести итоги этого дня и подумать насчет завтрашнего.
Мгм. Мгм. М-да, да. Просто остановить время, так сказать, да?
Да-да-да.
А, слушай, а вот, э, почему, по твоему опыту там и по науке, именно, а, маленькие ритуалы работают, что ли, лучше, чем большие цели там или, а, списки дел?
Мгм. Ну, в в течение дня не сделаешь же много больших, вот, целей или больших, э, с дел из списка какого-нибудь. Поэтому, вот, маленькие ритуалы- это просто такие маленькие, наверное. Я бы сказал, ритуал- это что-то, что занимает, наверно, не более 50 минут. Вот, ну, такое мелкое, вот, быстрое. Вот, потому что это то, чему ты можешь выделить время всегда, в принципе, даже если я работаю, и, что, вот, на перерыве. Вот. Поэтому, вот, они необходимы как-то для разгрузки. Это прослушать можно какой-нибудь трек, э, в наушниках. Вот, с созвониться с кем-то, пару слов перекинуться, попить кофе. Кто-то, вот, для кого-то- покурить.
Мгм. А. Ну да. Да. Да-да-да. Мгм. То есть из-за того, что они быстрые, они работают лучше, ты считаешь?
Ну, ты и в течение дня их можешь сделать гораздо больше, как-то на весь день их распределить, а какое-то 1 большое дело либо задачу ты, ну, если повезет, ты 1 можешь в течение дня сделать. И то не факт.
Мгм. Да, да. А, ну конечно, а вот, а, списками дел ты вообще пользовался? И они, ну, вообще плохо как они, э, на тебя влияют? И
Ну, в как-то не знаю, сложно иногда идти по списку дел, вот не всегда находится на это время. Ты строишь планы, конечно. Удобно, когда ты понимаешь, что у тебя есть свободное время. Ты уже сразу, благодаря списку дел, понимаешь, на что можешь потратить это свободное время. Так что в этом плане это удобно, вот. Ну, не всегда хватает, конечно, времени на эти дела, но иметь какой-то список дел под рукой в ну хотелось бы, наверное, это очень важно для вот Выгодно, чтобы время вот тратить не попусту, а вот на правильные вещи.
Да. Мгм. Мгм. Да. Мгм. А, то есть, а что тогда ты думаешь насчет, э, если сопоставить вот маленькие ритуальчики, да, и вот эти списки дел, они, э, всё-таки в чем преимущество ритуалов?
Мгм. Конечно же, это скорость, что они быстро делаются. Их можно вот в любое время дня, в принципе, сделать дела, но в основном делаются в свободное время. Вот 5-10 минут и хватит во время перерыва, чтобы какое-нибудь такое, думаю, дело сделать. Ну, маловероятно. Поэтому это больше всего на свободное время идет, что-то из списка дел. А ритуалы- это в любой момент. Хочешь там, не знаю, вышел ты попить кофе на работе 5 минут- ничего страшного.
Да. Ага. Да. Ага. Да. По эмоциям, да, смотришь, по, э, по вообще с своего состоянию. Вот ты хочешь это сделать, и ты делаешь. И тебе намного лучше становится. Мгм, м, я поняла.
Да, да. Да, как-то разгрузка, трудностей и от стресса.
Да-да. Это очень важно сейчас, <chuckles> в наше время. А вот, а, как втиснуть, как ты думаешь, ритуалы в плотный график, вот. А, если у слушателя, допустим, дети, да, а смена там или куча даже дедлайнов, что можно сделать прямо сейчас?
Мгм. Да-да. Ну, в а что, можно всегда найти, чем занять ребёнка на 5 минут. Я думаю, это тоже не проблема. Включить ему какой-то мультик, дать ему какую-то игрушку разу рушить, сломать. Пакетики шуршащие какие-то тоже дать можно, что-нибудь, вот. Мультик включить, фильм включить, рекламу, некоторым детям нравится реклама. Некоторым нравится белый шум. Вот. Можно найти, да, 5 минут, чем занять. Вот. Можно какую-то супруга, супругу, вот, заставить сидеть с ребёнком 5 минут, чтобы быстренько пойти подышать свежим воздухом. Так что вот. Ну вот. Поэтому, вот, ритуалы, вот, ты всегда его можешь найти время и возможность их использовать.
Да. <laughs> Мгм. <chuckles> Да. Мгм. Да. Да-да, это как переключить, как бы, внимание ребенка на что-нибудь, что, <grunts> как бы, да даст тебе время на с своё свободное, чтобы ты тоже сделал себе какой-то мини-ритуальчик, да.
Да. Да всегда, даже когда сидишь с ребенком, можно включить наушники и послушать музыку, вот. Это даже не мешает, то, что вот. Тебе надо нянчиться с маленьким ребенком.
Да. А, слушай, а вот что бы ты посоветовал тем, ш кто хочет создать свои ритуалы, да, но не знает вообще, с чего начать и как это делать, что это такое, да?
Мгм. Ну, думаю, у каждого человека есть, вот, какие-то мелочи, которые ему нравятся, и их можно просто делать чуть чаще. Вот. Прослушивание музыки- это не мешает тебе. Бывает, на многих работах не мешает то, что ты слушаешь параллельно музыку в наушнике. Тоже приятно. Можно это как в ритуал внести. Кофе? Ну, можно там, на многих работах- кофемашину. Или с собой таскать кружку с кофе большую и просто в течение дня потихонечку его пить от перерыва.
Мгм. Да. Попивать, да. <chuckles>
Да, нам мобильные игры игры тоже для многих, как ритуалы. Сидишь там там 5 минут, взял, зашел в какую-то партию в какой-то игре, поиграл. Быстро всё, и настроение есть.
Мгм. Да. Вот это вот здоровые, да, ритуалы. А вот, э, м, э, вот я ви видела и вообще знаю то, что ритуалы у других людей воспринимаются как покурить сигарету, да, это уже какие-то вре вредные ни натуралы. Вот, да, ритуалы. Как ты к этому относишься?
Мгм. Да-да-да. Ну, покурить сигарету- это, ну, конечно, люди используют это как ритуал, потому что, ну, занимает то что 5-10 минут. Вот, даже перекур у уже намекает на то, что ты пойдешь курить. Поэтому, да, вот многие как-то Сигарета быстро расслабляет благодаря к никотину в там. И вот поэтому это вот считается многими людьми как ритуал, связанный с хорошими эмоциями для многих. Но хотя это достаточно вредная и плохая привычка, от которой лучше избавиться.
Ага. Н-да. Да. Зато пк как-то настроение поднимает, но это очень вредно. Надо что-то чем-то другим, вот как ты сказал, как ты чем-то пользуешься. Вот ты большой молодец.
Да-да. Да, ну вот, конечно, да, вот, э, из-за того, как общество устроено, реклама то, что курить, э, и вокруг Вот сколько на работе люди курят. Да и просто, как во время перекура все идут куда-то, вот, на улицу покурить, и как-то ты остаёшься 1 со своей этой полезными привычками. Поэтому вот тоже морально иногда тяжело, вот, сменить привычку на полезную.
Мгм. Да. Конечно. Слушай, ам, вот хочу спросить, а что делать, когда ритуал, допустим, сорван? Вот, а, как не драматизировать и не сбрасывать всё, а подстраивать, как бы, под жизнь?
Мгм. В ф а, в каком плане сорван ритуал?
Ну, допустим, а, м, вот ты <chuckles> что-то хочешь сделать, да, там, допустим, постоять это кофе попить, от как ты говорил. А тебя тупо отвлекают и не дают тебе, ну, э, воздуха, пространства, вот. А как, э, н не загружаться, да, типа не загоняться, а, э, и чтобы настроение не испортилось, а, как бы подстроить это как-то под свою жизнь? Вот, э, как ты это делаешь? Может быть, е были такие случаи у тебя?
Мгм. Да-да-да. Мгм. Мгм. Мгм. А, ну, вообще вот тэйнет еще один большой плюс ритуалов маленьких, потому что, ну, даже если меня отвлекут от распития кофе в какой-то момент, ну, возьму я, отвлекусь, сделаю это дело, мне ничего не помешает вернуться с кружкой кофе и допить это кофе, или сделать нового себе. Вот. Так же вот с прослушиванием музыки: ну, отвлекли меня, ну, сделал какое-то дело- заново включил эту песню и продолжил. В этом плане это удобно. Даже если у тя не получается в какой-то момент этот ритуал сделать, ты можешь его перенести на попозже, на пораньше, вот. Ви его так вот сделать его поменьше в течение дня. Это очень удобно.
Да. <chuckles> Да. Да, конечно. Да. Как бы подстраиваешь под себя.
Да, да. Да и можно ритуалы сделать с другими маленькими делами. Пьешь кофе- с кем-то разговариваешь. Приятнее? Приятнее вдвойне. Работаешь, слушая музыку. Вот, тоже. Да, гораздо.
А Да-да. И настроение лучше. Да. Э, слушай, а вот ты к тр ощущаешь разницу между просто привычкой и ритуалом?
В Ох. Наверное, да, разница есть. Э, а, ритуал- это когда ты, наверно, душевно хочешь вот что-то там сделать, расслабиться, отдохнуть, от стресса избавиться, а привычка, когда это ты те просто необходима. Как вот у многих с курением? Они просто идут курить, потому что хотят курить и еще, потому что у них уже вот отработан режим, перерыв- значит, курить. Вот это уже какая-то привычка в этом плане. А когда ты идешь вот, не знаю, попить кофе без разницы на какое время, просто ты понимаешь, сейчас хочешь кофе- это уже просто ритуал.
<chuckles> Мгм. Да. Да. Мгм. Просто, да, ритуал. А вот, а, есть ли у тя какой-то особый способ начать день, когда настроение, ну вообще, знаешь, на нуле?
Ну конечно, музыка какая-нибудь, такой рок, арт-рок, не знаю, что-нибудь. Вот такое громкое, мощное включить обязательно. Э, кофе какой-нибудь выпить, и вот прям с такой вот сильной энергией вот просыпаться вот, настроить себя, что вот: всё плохое настроение в какую-то злость перевести, злость в энергию. И вот ты со ской злой энергией начинаешь быстрее делать, и вот даже, наверно, полезно вот. Вот больше энергии сразу утром.
Мгм. <chuckles> <chuckles> Да. Мгм. А, м, было ли такое, что вообще ничего не работало? Даже рок?
Конечно, было такой- туда-сюда вариант, вот. Попытаться вот, может быть, лечь 2 раз поспать. Как-то вот, э, пропустить этот момент. Потому что в такие момент да, в такие моменты лучше не стоит куда-то выходить на работу. Потому что ты можешь, это, много ошибок совершить. Лучше не стоит общаться с людьми. Можешь как-то сорваться на них, наорать. И, э, как-то общение в плохую сторону увести.
Перегрузиться. Да. Мгм, ещё хуже будет. Лучше да. Мгм. А вот, э, менялись ли вообще у тебя ритуалы со временем? Там, может быть, что-то ушло, что-то, наоборот, появилось?
Да-да-да. Ну, вот да. Я раньше курил сигареты. Во ну, ф со временем бросил, вот, э, решил, что в моей жизни не надо вредить своему здоровью, и поэтому вот заменил вот, э, распитием кофе, слушанием музыки, о и мобильными играми. Помогает вот 5 минут отвлечься, в какую-нибудь там, в шахматы поиграть, может быть, удобно, вот помогает вот так вот, э, внимание на чём-то другом сосредоточить.
Ага. Да. Мгм. Конечно. Э, ну, как мы уже говорили, это намного лучше и для здоровья, конечно же, в первую очередь.
Да, да, это очень помогает, вот и разгрузиться, и также для здоровья полезно.
Ай, слушай, спасибо тебе за ответы. Очень продуктивный у нас был <chuckles> разговор интересный.
Мгм. Да, большое спасибо за такой вон интересный воп вопрос. Э, было вот интересно поговорить вот о таких вещах, которые, ну, достаточно много в нашей жизни. Такие маленькие ритуальчики. Так что большое спасибо за этот прекрасный разговор. Всего те хорошего, пока-пока!
Да. И тебе, пока-пока.